Alam mo, do'n ko napagtanto na, ah, gala pala talaga akong tao. Tapos alam mo yung kahit di ikaw nag-drive, nakaupo ka lang parang pagod na pagod yung katawan mo, pagod na pagod yung pakiramdam mo pag-uwi nyo pero nakaka-enjoy, di ba? Tapos sasabihan pa yung driver, o di kaya kakilala, "pagod ako," "oh, nakaupo ka nga lang, eh, ako 12 oras ako nag mamaneho di ba? tapos ikaw tutulog-tulog lang diyan sabi mo pagod ka" parang ganong pagkakataon tapos, al alam mo yung, ah, dina 'no yung ano ng pamilya, kasi may mag-aaway. Alam mo 'yon, di naman maiiwasan yan kasi hindi nagkakasundo higit sa lahat yung ano, may naiiwan na gamit pinakamahalaga ay wala na thank you na lang nawala, di ba?
Oo. Totoo. <snorts> Oo nga. Oo. <chuckles> Totoo. Tama 'Yon nga, eh. Totoo, papagalitan ka pa pero di naman na talaga mababalik, eh, naiwan na, eh, 'tsaka malayo, di ba?
Totoo. <laughs> Totoo, lalo na kapag mga branded 'no? Kahit mga tsinelas lang, ay naku kung ano-ano na maririnig mo.
Ayun. Naku. Oo. <chuckles> O kaya tupperware, ganiyan naiwanan mo lagot talaga. <laughs> Kaya nga, oo. Ako, yung nabanggit ko siguro yung pinakauna ang natutunan ko do'n kasi hindi ako ano naniniwala sa mga ganong bagay. Sa mga multo ganiyan, pero parang ano sabi nga nila "to see is to believe" na sana di ko nalang talaga nakita. <laughs> Di ba?
Mm. Ayan oh. Pinaka, away yan lagot di ba, ikaw ba? Sabagay, oo. <laughs> Yan pinatut yan, pina pinatunayan sayo, di ba? Mhm.
Ayun natutunan ko sa sarili ko na matatakutin din pala talaga ako, gano'n.
Oo, kala mo strong independent no? Pero may kinakatakutan din pala.
Oo. <chuckles>
Di mo aakalain.
Sana hindi na ulit namin na makita 'yon kung mapadaan ulit kami sa daanan na yon. <chuckles>
Tama 'no, kakaiba ano rin 'yon 'no, karanasan di mo rin talaga maano kung anong pakiramdam mo sa
Kaya nga.
sa mga oras na 'yon di ba?